Ừm, ừm, mình hiểu. Có nghĩa là mình vẫn nghe lời của bạn là mình có một cuộc họp nào đó mình nói cụm mình bày tỏ cái vấn đề của mình ra. Mong là sẽ có một cái sự thay đổi là mình cũng mong muốn là bản thân của mình cũng có thời gian riêng tư, đúng hông? Và trường hợp mà mình khuyên rồi mà không thay đổi, mà ông bà cũng hổng có đồng ý, mình lúc đó thì mình mới đề nghị cái trường hợp là mình ở riêng. Nhưng mà thật sờ sự nha, bạn hiểu cái tâm lý của người lớn hông? Nhiều khi mình sinh ra vậy á, nó càng làm cho cái mối quan hệ nó căng thẳng hơn á bạn. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Mình mình cũng hiểu, đó, nhưng mà cái bước này á, nó cũng là một cái mà, ừm, rất là khó. Nhưng mà cái này là trường hợp là thì như mình nói á, là ch chỉ nên dùng nó như là trường hợp cuối cùng hoặc là trong khi mà bạn hông thể giải quyết được nữa thì mới dùng tới cái cách này. Đó, chứ còn mà nếu như vẫn có thể giải quyết được thì bạn nên, gọi là, ngồi lại nói chuyện, đó, hoặc là điều chỉnh cái lịch của mình để giảm làm sao cho nó ít xung đột nhất, là mình sẽ là hòa thuận cả hai bên. Còn nếu như mà bạn có người người thân nha, hoặc là bà con trong gia đình mà có tiếng nói mà ảnh hưởng được á, thì bạn cũng có thể, gọi là, mách nhỏ xíu, để nhờ coi là cô, dì, chú, bác có thể nói nói đỡ cho bạn được hông, đó, để có thể hỗ trợ bạn trong cái câu chuyện này thì nó sẽ dễ hơn.
Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, mình hiểu. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, ừm, ừm. Thật ra thì nghe bạn gợi ý mấy cái ý này á, thì mình lại nghĩ tới vấn đề là, à, mình có một người cô á, kiểu như là, ông bà rất là tại vì cô á, khi mà ông bà bệnh á, cô chăm sóc, cho nên là ông bà rất là nghe nghe lời cô luôn. Chắc mình cũng sẽ, kiểu như, là mình bày tỏ với cô trước ha, rồi cái mình nhờ cô nói giúp vô để mong là, ừm, nó có sự thay đổi. Chứ cái phương pháp mà mình ở riêng thì chắc là, kiểu như là, đối đới lắm mình mới dùng thế thôi, chứ mình hông muốn là dùng tới, là mình sẽ nhờ cô mình với bạn. Cách này cũng được á, mình hiểu rồi. Ừm, ừm.
Ừ hưm. Đúng rồi. Ừm, đó, đúng rồi, hợp lý đó. Thì đó, mình mình nhờ cái người mà có tiếng nói trong gia đình nó nói đỡ cho mình thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, thì mình, ơ, cũng đưa ra bốn bốn cách để mình giúp đỡ bạn. Tuy nhiên thì giống như mình nói, đó là cái phương án cuối cùng lại, gọi là, chẳng đặng đừng lắm mình mới sử dụng cái đó, còn mà không thì mình có thể giải quyết theo phương pháp khác thì nó vẫn hiệu quả thôi, đúng hông? Là ai cũng, ơ, gọi là, hoà khí. Chứ còn mà đi ra là giống như là bạn, gọi là, dứt áo ra đi á, coi như là đoạn tình, đoạn nghĩa luôn thì nghe sẽ rất là nó là nặng nề, đó, nên mình cũng hạn chế.
Ừm, ừm. Ờ, mình hiểu rồi. Đúng rồi. Ừm. Cũng kỳ lắm, đúng rồi. Đúng rồi. Thật ra thì nãy giờ nói chuyện với bạn xong cái mình thấy mình cũng sáng suốt, ừm, với vơi trong cái quyết định của mình đó. Mình cũng biết cách làm sao mình trình bày để cho ông bà, cha mẹ hiểu là bản thân của mình á, cũng muốn ở chung nhưng mà thể hiện cái sự riêng tư của mình đó. Mình cảm ơn những lời khuyên của bạn rất là nhiều nha, và mình sẽ thực hiện để coi làm sao nè.
Ừm hứm. Ừ.